جميل يعني هو الإحساس بالانتماء ده في حد ذاته، آآ، موجود جواك مش محتاج حاجة تفعّله، وحتّى لمّا سافرت برّا أنت برضو لا زلت مُحتفظ بيه، طيّب ما فيش بعض المشاكل حصلت مثلًا، آآ، خلتك ت تقول آآ، خلاص أمري لله هاتكلّم كده أو أعمل كده مش عايز مشاكل، لحد ما فترة السفر دي تعدي؟
امم. لأ إطلاقًا. لأ، ف في الد في الدول العربيّة لأ، خالص ما حصلش قُدّامي ال الموضوع ده، حتّى كان في مثلًا نوع من أنواع آآ، العمل بقى بييجي فُرص عمل والكلام ده كلّه إن أنا أتكلّم و بطريقة خليجية والكلام ده كلّه و و <tsk> كُنت بارفضها مش م م مش باحبها، مش باحب النوع دوّة م باحِس إنّه نوع من أنواع النفاق، أصل أنا برضو، مصري مش قليّل، أنا باعتقد برضو المصري مش قليّل، المصري آآ طلّعوا أُدباء طلعوا فنّانين، آآ آآ آآ فعلًا فع قادوا العرب في يوم من الأيّام، قادوا الشرق كلّه في يوم الأيّام يعني يعني آآ آآ، حتّى على رأي الست أم كلثوم لمّا كانت بتقول، آآ آآ، "إن آآ إن ق آآ أ أنا إن قدّر إلإله مَمَاتي، هل يرفع الشرق" آه "رأ رأس عن" آه، بالضبط، ف فهو ده فعلًا إحنا إحنا بنقود إحنا ممكن نكون مش ب بنمر بكبوات، بنمر مش عارف إيه، لكن الأصل موجود، آآ في طبايع بتتغيّر بس الأصل موجود، آآ في آآ في حاجات جديدة طارئة علينا، بس لو دوَّرت على كُلّ بني آدم من جوه هتلاقيه مصري، ما هو في في حاجاتنا حاجاتنا وتقاليدنا كده، هي موجودة.
امم. صحيح. "لا ترى الشرق يرفع" آه، لأ ترى الشرق يرفع الرأس طيب ب ب ب بمناسبة بقى الحاجات والتقاليد اللي موجودة دي، تقدر تقول لي إيه شويّة العادات أو المناسبات مثلًا، اللي بتخليك ت ت تزيد انتماءك وبتقوي إحساسك بالانتماء ده؟
امم، امم، امم. أولًا هنا في مصر عندي آآ، حتّة إحساس شويّة بالأمان، أكتر من برّه. هنا أنا في وسط أهلي، في وسط ناسي
إحساس بالأمان عشان أنت في وسط أهلك وعيلتك والناس عارفينك و آه.
آه ونه وناسي و ومنطقتي و و و وإحنا في مصريين في بعض، إحنا بنعرف نتعامل مع بعض، لكن أما بتتعامل مع حد مثلًا برّا مصر، أنت أولًا مش بتاخد حريتك إن أنت تاخد حقك منّه، مش بتعرف، أنت مش عارف آخره إيه، لكن إحنا هنا في مصر عارفين إحنا آخر بعض إيه.
آه.